Aslında şunu anlatabilirim: Mesela Ramazan'dan örnek verebilirim. Eee, çocukken çok pratik ettiğim bir şeydi çünkü. Eee, biz çok geç saatlere kadar otururduk, yani, gerçekten böyle, gü eee, sahur va sahura kadar uyumazdım mesela. Eee, ve şey yapardım, böyle, artık, böyle, ha güneş doğmuştur, 9-10 gibi uyurum. İşte, ööö, eee, ikindide, böyle, saat 4-5 gibi kalkarım. Eee, 4 saat, 5 saat daha atıyorum, işte, iftara kadar beklerdim. Bunu hep yapardım. Eee, bayram geldiğinde mesela, hani, tekrardan o normal bir insanın rutinine kavuşabilmek için hiç uyumazdım. Eee, ben o iş o şekilde kırardım, eee, döngüyü. Evet, ben o şekilde döngüyü kırardım.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ha. Gün atlatmış mı oluyorsun? Çok uzun süre uykusuz kalıp. Kolay oluyor mu ondan sonra peki?
Evet, evet. Mesela Ya, aslında, eee, adapte olabiliyorum kolaylıkla. Sanır Yani bende ş ş şöyle bir şey var en azından. Örnek veriyorum, bir alışık olduğum bir uyku saati var, diyelim ki, işte, eee, 2'de yatıyorsun. Eee, o gün bir şey oldu ve uyumamam gerekiyordu işte. Eee, diyelim 4'e kadar dişimi sıktım, eee, uykum inanılmaz fazla geliyor ama saat 4'ü geçtiğinde mesela hiç uykum gelmiyor. Yani orada, böyle, bir birkaç, eee, eee, ıs zorlandığım birkaç saatlik bir süreç oluyor. Onu atlatabilirsem, eee, şeyi kırıyordum, eee, o döngüyü kırıyordum ve çok daha rahat adapte olabiliyordum yani.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Anladım. Aslında biraz kendini zorlayıp, eee, gün atlatıp ondan sonra sıfırdan başlamak gibi tekrar düzene. Anladım, çok iyi anladım.
Evet. Evet, evet, aslında erteleme üzerine ilerliyordum.
Biraz yorucu değil mi bu? Yoruyor muydu bunu yaparken? Bünyeni çünkü zorlamış olmuyor aslında.
Yani Sanırım alıştım ya, sınav haftalarını da yapardım mesela, hani, örnek veriyorum, eee, 4-5 gün boyunca 3-4 saatlik uykuyla duyur dururdum ve onu biriktirirdim sanki böyle. Sonra yatardım ve atıyorum 11 saat, 12 saat mesela uyuyabiliyordum. Eee, sanırım, böyle, biraz daha gerçekten bu telefonun bataryası gibi bir, iii, şeyim vardı, eee, uyku şeyim vardı, eee, "döngüm" diyeyim. Onu bir şekilde kırabiliyordum. Eee, ama zaman geçtikçe artık herhâlde yaşla da gelen de bir şey. Eee, artık biraz daha uykuyu sever oldum açıkçası.
Hıı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı.

Peki tutamadığında nasıl oluyor? Yani, az uyuduğunda, hani, yorgun mu kalkıyorsun? O bütün gününü etkiliyor mu ya da, eee, senin rutinine, hani, ne kadarlık etkisi oluyor? Ondan biraz bahseder misin?
Hı hı. Hı hı. Tabii, aslında benim, eee, uyanmakla alakalı bir problemim yok. Birazcık uyumayla alakalı, eee, sorun yaşıyorum. Eee, küçüklüğümden beri, eee, şey vardı benim sanırım, o, eee, vücut saati diye bir, emm, aaa, şey var ya, söylem var ya. Ben eğer uyanmam gerekiyorsa, mesela ben alarmımı kurayım 07.30'a, ben 07.28'de kendi kendime uyanırım. Bir şekilde psikolojik olarak, psikolojik olarak, özellikle bir sınavım varsa, önemli bir toplantım varsa, alarm kurmasam bile, mesela uçağa falan yetişmem gerekiyorsa alarm kurmadan dahi kalkarım. Alarmı kurarım ama bir şekilde daha erken de kalkarım. Bazen, eee, sıklıkla kalkarım bu arada, hani. Saat 07.00'ye alarm kurdum diyelim; önce bir 05.00'de kalkarım, sonra bir daha 6.30 gibi kalkarım falan. Ona çok fazla şey yapmıyorum. Eee, ama diyelim ki gerçekten, hani, uykusuzum. Ona rağmen kalktım çünkü, hani, kalkabildim ama uykusuzum. Eee, çok kısa bir süre içerisinde bu uykusuzluğu atarım. Ama gün ortasında benim, özellikle bir şeyler yedikten sonra, sanırım şeker yükseliyor ya, ondan dolayı gün ortasında gelen uykuya karşı koyma noktasında biraz daha, eee, şeyim. Aslında dayanıksızım diyebilirim. Evet, evet, maalesef. Bu şey söylemi vardır. Evet, tam onu diyecektim. Eee, bizim, hani, bilmiyorum Türkçede sen de duydun mu, İsmet uykusu diye geçer. İsmet İnönü'den gelen... Onun da gün ortasında uykuları çok meşhurmuş. Evet, aslında yani, eee, o tarz böyle bir gün ortası uykularını ama ben birazcık da, hani, ikindi saatlerine doğru çekiyorum. Hani böyle 16.00, 17.00 gibi. Bir de bir yerde okumuştum. Eee, tam onu diyecektim aslında. Böyle 20, 30 dakikalık uykular herhâlde, eee, sana, eee, 1 saatlik uyku verimini verebiliyormuş. Hani durduk yere 1 saat uyumanın çok bir manası yok ama 15 dakika da yetmiyor mesela. O yüzden genelde 20-30 dakikalık uykular, eee, gün içerisinde bazen alam a alabiliyorum yani.
Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Ah, ne güzel. Hı hı. Hı. A, ne güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Zorlanıyorsun. <chuckles> Anladım. Peki, yapıyor musun öyle gün içi şekerlemeleri? <chuckles> A, yok, hiç duymadı. <chuckles> Şekerleme diye biliyorum. <chuckles> Hıı. Ne kadar uyuyorsun peki? Ha. Hı hı. Hımm. Deşarj etmiş oluyor o zaman 20-30 dakika seni. Hmm, anladım.
Evet, evet. Evet yani yeterli oluyor. En azından o uykuyu kı kırıyor. Ama asla hava karanlıkken uyumam. Eee, çünkü bu sefer sanırım, eee, artık ı algım mı bozuluyor bilmiyorum. Eee, toparlamam daha zor oluyor. O yüzden güneş batmadan mutlaka uyuyup uyanırım yani.
Hı hı. Hımm.